ใช่ค่ะ ก็คือ พวกน้ำซุป เขาจะเรียกว่าเป็นซุปสุกียากี้เนาะ อะไรอย่างเงี้ย พวกซุป ซุปสุกียากี้ค่ะ มันจะแบบค่อนข้าง เค็มมาก ๆ ดังนั้นน่ะ ห้ามซดน้ำซุป
วิส วิสุ อือ อะฮะ อ๋อ ซุปสุกียากี้ ครับ อ๋อ <laughs> เพราะว่ามันเค็มใช่ไหมครับ? โอเค อะฮะ
<chuckles> ใช่ มันเค็ม มันเอาไว้แบบเหมือนเอามา sear เนื้อเฉย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้แบบ เออ มันเข้าเนื้อ อะไรอย่างเงี้ย อือฮึ
อ้อ ครับ <chuckles> อา ดีเลยครับผม โอ้โฮ ทำมึ อะฮะ
ถ้า ถ้าเป็นพวกนั้นน่ะ ก็จะเป็นพวกแบบ Momo หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ